¿Por qué crees que ciertas historias conectan con la gente?
Am, mm, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, con lo que las personas traen en sus experiencias, en sus vivencias, y desde sus percepciones.
<laughs> Okey, okey, <chuckles> okey, perfecto. Bien, bien, bien, o sea, son son buenas buena bueno bueno para iniciar, está bien, está perfecto. Y bueno, ahora, a ver, cuéntame, eh, pues, no sé, una historia principalmente tuya, claro, pues, obviamente, ¿no?, que que haya conectado mucho, o sea, ¿qué qué pasó aquí? ¿Cómo fue la historia?, y sobre todo, pues, ¿qué elementos conectaron o qué hicieron que la gente, pues, se sintiera, pues, conectada con esta historia?, más que nada.
Ajá. Okey. Em, fíjate que generalmente, tengo muchas historias de diferentes tipos, ¿no?
Ujú. Okey.
Y cuando las cuento, eh, la gente conecta con ellas, y a veces no necesariamente, porque ha le haya pasado algo similar. Hay otros que sí vivieron cosas similares y conectamos, ¿no?, de de esa manera. Por ejemplo, la que es hoy mi mejor amiga, ¿no?, tuvimos historias muy similares, eh, desde que nos casamos, a pesar de que no nos conocíamos en esa época.
Ujú, sí, sí, claro. Sí. Okey, okey, okey, muy bien. No, sí, claro, no, es que realmente también, creo que la otra parte que que sobre todo ayuda mucho a conectar, pues igual es como que esta cuestión, ¿no?, de de tener como que una vivencia relativamente similar, más que nada. Pero pero de todos modos, o sea, ¿aquí cómo funciona en la parte de la empatía?, más que nada.
Claro. Bueno, la empatía funciona si la tienes, ¿no?, porque hay personas que que puedes, eh, contar una historia, ¿no?, pero si las personas, eh, no son empáticas, a veces incluso te la voltean, ¿no?
<laughs> Sí, sí, sí, claro. Ujú.
O simplemente no conectan, y les da exactamente lo mismo, ¿no?, pero, por ejemplo, también tiene mucho que ver, eh, la forma cómo ha sido influenciado, eh, por los medios de comunicación
Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. <blows air> Okey, okey, ujú.
¿no?, yo, por ejemplo, eh, nunca vi telenovelas.
Ujú, okey.
Mi mamá no veía telenovelas.
<laughs> Okey, okey, sí, sí, sí, claro, también creo que es un factor importante, ¿no?
¿No? Eh Ajá. Mi mamá no veía telenovelas, eh, yo no crecí viendo telenovelas, eh, y de verdad no soy una persona dramática.
Ujú. Ujú. Okey.
¿No?, ni me gusta el drama ni victimizarme ni, o sea, no no no no conecto con esa parte. O sea, sí soy una persona emocional, sí conecto con las vivencias de las personas, pero identifico esa parte de cuando se están victimizando
Ujú. Claro.
¿no?, cuando están dramatizando mira, cuando a ti te sucede una situación triste
Ujú. Sí.
no necesitas, eh, ser más triste, ¿no?, ni ni exagerar. La pura historia ya va a avalar tu historia, ¿no?, y vas a hacer sentir esa tristeza a la gente que tiene empatía y que es emocional, aunque incluso no tenga nada que ver con tu historia, ¿no? Pero si a eso le agregas el drama, ¿no?, a veces, a lo mejor está de más, y y y yo no conecto con eso.
Ujú. Okey. Okey, okey. Sí, no, completamente, ¿no?, o sea, también esta parte de de cuando en primero una en primero que nada, cuando una persona se está victimizando. Cuando una persona igual, pues, obviamente le mete como que más, más drama al asunto. Sí, sí, también, pues, como que llega a a funcionar ahí, como que medio raro, ¿no?, o sea, bueno, que de cierto modo también ya no sabes qué qué tanto te está contando de realidad, y qué tanto ya viene siendo casi casi que ficción, ¿no?, más que nada.
Ajá. ¡Ajá! Ah, o o a lo mejor es real, pero es su forma de conectar, eh, con eso, ¿no?, entonces, yo veo, por ejemplo, mucha gente de mi generación que vio telenovelas, tiende a vivir sus historias de forma exageradamente dramáticas.
Ujú. Sí, sí, sí, claro. Ujú. <laughs> Ujú. Sí, sí, sí, claro.
¿No?, y yo, por ejemplo, soy una persona más práctica, ¿no?, o sea, la que me llega llorando, por ejemplo, constantemente: "Es que me volvió a poner el cuerno, y yo no entiendo por qué lo hace, porque yo soy tan buena persona, y él no me valora, y él", entonces, es así de, reina, valórate, tú.
¿Okey? <laughs> Sí, claro.
No, hazte a un lado. Si fuera la primera vez que te pasa, bueno, este, lo puedo comprender, lo puedo entender. Incluso, si eres de las que crees que puede cambiar, que puedes darle otra oportunidad, pues se vale, ¿no?, pero, si esta historia ya me la has contado como 7 veces.
Sí, sí, sí. Ujú.
¿No?, este, de ajá, de que casi casi es un engaño cada semana, ¿no?
Sí, sí, sí, pues ya, ya no está funcionando tanto. <laughs> Ujú. Sí, sí, de hecho.
O sea, entonces dices: "Este, no, yo, por ejemplo, no empatizo con eso", ¿no? Sin embargo, quienes sí conectan con eso, por ejemplo, son personas que viven situaciones similares.
Ujú.
¿No?, "Sí, pobrecita, abusador", ¿no?, y y si, por ejemplo, yo digo: "Es que la que se tiene que mover eres tú, la que te debes valorar eres tú", ¿no?, entonces, brinca a otra dramática y dice: "Eres insensible, seguramente tú eres igual que el tipo, por eso lo defiendes", se y, oye, no, yo no estoy defendiendo al tipo.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Ujú. <laughs> <laughs> No, es que, pues, directamente creo que lo que uno espera de de una historia es que exista este aprendizaje, tal vez. O sea que, pues meramente, pues, que haya un un cambio, ¿no?, <laughs> que sí sea una una especie de transformación. Pero, o sea, por ejemplo ajá.
¡Claro! ¡Sí, claro! Pero te digo que yo veo eso, o sea, que mucha gente conecta desde lo telenovelero que vio en su vida, o estos programas, este, como que influyen mucho en su forma de afrontar las situaciones.
Ujú. Sí, sí, sí, claro. No, sí, sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, la verdad sí creo que que la manera más fácil que tenemos actualmente, pues, para conectar a veces con ciertas historias, pues viene siendo por esto, ¿no?, por lo que uno ya conoce principalmente. Y en este caso, pues claro, ¿no?, o sea, esta generación que que <giggles> que creció viendo telenovelas, que creció viendo drama, pues, suele ser un poco más, más en esta situación, o sea, de esta manera que que, pues, llega uno a contar la la situación más que nada. Pero ahora, por ejemplo, en este caso, pues, ahora que tocas el tema de las telenovelas, eh, pues, tenemos aquí algo aquí algo que, pues, tal vez, a ver, no sé, dígame tú si lo ves como un problema o no. Pero ahora con el tema de las redes sociales, ¿de qué manera crees que han influido a la forma de cone de contar historias?
Sí. Ajá. Pues mira, yo afortunadamente veo ahora un poquitito más de criterio, ¿no?, en quienes conectan, ¿no?, yo soy feminista, yo nací en un matriarcado.
Ujú. Okey, bien, bien, bien. Ujú. Okey. Ujú.
Y a mí nunca me enseñaron a odiar a los hombres, eh, yo no me colgué una bandera feminista hace 10 años, o sea, yo así nací, ¿me explico?, entonces, yo veo, por ejemplo, eh, que de repente estos grupos que se dicen feministas, ¿no?, caen en un extremo que no tiene que ver con el feminismo real. El feminismo es la equidad.
Okey. <laughs> Sí, sí, sí, no, claro. Ujú. Sí. Sí, sí, sí, claro.
Que no igualdad, eh, porque somos diferentes.
Sí, pues, a final de cuentas existen matices diferentes entre ambos, ¿no?
Por supuesto, o sea, somos biológica y mentalmente distintos hombres y mujeres. Si no entiendes esto, bueno, entonces regrésate a estudiar biología, y haz algo ahí. Porque hay cosas que físicamente <chuckles> somos distintos, ¿no?
Uju. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, completamente de acuerdo. No, y sobre todo, pues, aquí en esa situación. O sea, evidentemente, igual l la forma en cómo a veces, pues, bueno, que hablando un poquito más sobre la el tema de las historias, ¿no?, sobre cómo conectan a veces, realmente creo que también aquí lo que influye mucho es que al hay historias que directamente, eh, solo buscan agradar, o sobre todo, pues, darles a entender a las personas lo que quieren escuchar. Y es por eso que r terminan conectando, ¿no?, porque es como esa situación de hasta si tú quieres, ¿no?, como esta esta parte de <chuckles> de los como charlatanes, por así decirlo, a estas personas que que leen como que las manos, y pues, obviamente, si te dicen alguna cosa que, pues, saben que es verdadera, y que, pues, prácticamente todo el mundo hace. Eh, y mientras sea lo que tú quieres escuchar, pues, va a conectar contigo, ¿no?, y es lo mismo que ha pasado últimamente con estos movimientos, pues, hasta radicales, y lo vemos de esta manera.
Ajá. ¡Claro! Sí, pero, sin embargo, créeme que en el último año, veo un poquito más de criterio de la gente, ¿no? Sobre todo con quien las que se quieren colgar banderas que no les corresponden, porque ahí no aplican grupos, ahí no aplica que las defiendan movimientos. Ahí no aplica, o sea, dices: "A ver, el abuso es otra cosa, eh, esto es otra cosa", entonces, no sé, por ejemplo, ¿no?, tú te metiste con un infiel, por de por volverte a poner el ejemplo, ¿no?
Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí.
Y son capaces, incluso, de inventar que abusaron de ellas, o de sus hijos, o lo que sea, en el momento en que llegan a un juzgado, ¿no? Entonces, esa historia se sale completamente del contexto, ¿no? Y yo veía que antes la gente, bueno, o sea, seguía la historia y yo te creo, porque yo te creo. Cuando estás viendo que como que no hay elementos, como que no hay pruebas, como que claramente es un despecho, como que claramente es una venganza, como que no está diferenciando el derecho y la obligación, por ejemplo, del hijo a tener su padre, que a lo mejor con ella fue de lo peor como pareja, pero está respondiendo como un papá, y a lo mejor puede ser un buen papá para sus hijos, ¿no? Entonces dices: "No no confundas la gimnasia con la magnesia", ¿no? Entonces, esta sí, claro. Estas historias se las aventaban y todo el mundo, sí, yo te creo, y los movimientos, y o sea, dices: "No, ahí ya no aplica". Y ahora fíjate que por sobre todo en el último año, he visto como un poquito más de sentido común en la gente para opinar, en casos así, ¿no?
Sí. Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. Ujú. <laughs> Claro. Ujú.
O sea de no irte de boca, ¿no?, en una situación que después resulta que los 2 eran igual de tóxicos.
Sí, sí, sí, sí, completamente de acuerdo. Ujú. Sí. Okey, okey, okey. No, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con esa situación. Y ahora, en esta situación, sobre todo, pues, también para para poder entender un poquito más, eh, la forma en cómo tú tú comentas esto. Eh, a tu modo de ver las cosas, en tu modo de de de hacer todo este este, pues, esta situación, ¿para ti de qué manera tiene que ser una historia para que conecte contigo?, o sea, porque evidentemente tú no eres una persona que esté influida por el drama o por esa situación telenovelesca, ¿no?, sino directamente, pues, tú tienes un poquito más de criterio personal. Entonces, ¿de qué manera una historia puede conectar perfectamente contigo para que tú sientas, sobre todo, empatía y, pues, obviamente, lo puedas como que entender, incluso sin haber vivido esa situación?
Ese, y y Sí. Mira, yo nunca voy a minimizar la historia de nadie, de entrada. Yo no voy a minimizar ninguna historia, me la cuenten como me la cuenten.
Ujú. Okey. Ujú.
Pero, para yo empatizar con esa historia. Hay elementos que me conectan, o no me conectan con la historia, ¿sabes?
Mm, okey, okey.
Eh, dicen: "Que más sabe el diablo por viejo que por diablo".
<chuckles> Sí, sí, sí.
Entonces, puede ser que yo haya nacido de noche, pero no nací anoche.
Ujú.
Entonces, como que sé leer bien a las personas, ¿no?
Ujú.
Cuando te vienen con una historia que a lo mejor, puede ser verdad y puede ser real, pero además está exagerada.
Okey, okey, sí, sí, sí, claro.
¿No? Y a lo mejor es real, pero es exagerada, ¿no?, o cuando puede ser dramática, pero realmente te está contando la verdad.
Ujú.
¿No?, o cuando le anda poniendo de chile, mole y pozole, ¿no?, para, o sea, dices, este, eh, n no, ya ya no me hizo congruencia, ¿no? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó lo otro?, entonces dices: "Este, no". Hay gente que de verdad eso de solo lo hacen por convivir es bien cierto. Hay gente que es capaz de inventarse cosas, con tal de tener la atención de otras personas.
<laughs> Sí, sí, sí. Sí, claro. Ujú. No, sí, completamente, <laughs> completamente de acuerdo con lo que me comentas, que de verdad sí, sí hay mucha gente que que de que miente por convivir. <laughs> Que sí que sí es la situación. Pero no, sí, definitivamente, creo que en la actualidad, pues, hemos hemos cambiado un poquito la forma en cómo vemos las historias, y sobre todo, pues, que también que que realmente a veces ya ni siquiera sabemos cuándo estamos manteniendo una conversación real, a cuando estamos teniendo una conversación, pues, completamente, este, pues, ahí hecha toda una una novela, ¿no?, más que nada. Sin embargo, pues
¡Sí, claro que sí! ¡Claro! ¡Claro!, y de tu gente cercana, sean tus amigos o lo que sea, pues ya los conoces.
Sí. Sí, sí, completamente.
¿No?, entonces, en mi caso, yo sé de quién viene la historia y cómo tomarla.
No, completamente de acuerdo. Pues mira, la verdad, muchas gracias por tu opinión. Me gustó bastante la forma en cómo te expresas y, pues, nada, bue